जी, तो सबसे पहली बात तो खाना कितना बनाना है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में अम, मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी हूँ। उससे मुझे नहीं लगता कि मुझसे बुरा इंसान उसमें है। कई बार ख और ये मेरे से कभी नहीं होता कि खाना कम बन जाए। हमेशा मुझसे बिल्कुल, हमेशा मैं ज़्यादा बनाती हूँ। क्योंकि ये कैसे एक चीज़ होती है लोगों की एपेटाइट का आपको आईडिया नहीं होता। तो अगर कोई मेहमान या कोई दोस्त घर आने वाले हों तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए खाना बनाऊँ तो मैं ज़्यादा बनाऊँ ताकि किसी को कुछ भी कम ना पड़े। तो अ अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, कि मेरे घर पे मेहमान आने वाले थे। मैंने रोटियाँ बनाईं, और मैंने इतनी सारी रोटियाँ बनाईं कि लगभग 10 रोटियाँ मेरे घर पे बच गईं थी अगले दिन।
अच्छा। <laughs> बिल्क <chuckles> ज़्यादा ही बनता है हमेशा जी। हुँ, हुँ। कम ना पड़े, बिल्कुल।
तो अ, जी तो सबसे पहले मेरा फोकस ये चीज़ होता है कि अ, खाने का स्वाद टेक्सचर कैसा है? और मुझे उस खाने को बचाना है अ, और मुझे उसे अगले दिन तक मतलब अगले दिन ही मुझे इस्तेमाल करना है। मैं उससे ज़्यादा उसे इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो कुछ आइडियाज़ होते हैं कुछ रेसिपीज़ है मेरे पास जो मैं खाने को नया बनाने की कोशिश करती हूँ।
अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। इस्तेमाल हुँ। बिल्कुल। अच्छा नहीं है, जी। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अ अ, कुछ 1 आध अ अ अ, रेसिपीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से मान लीजिए अगर अ, चावल ज़्यादा बच गए हैं तो आप किस तरीके की झटपट और मज़ेदार अ, रेसिपीज़ का इस्तेमाल करती हैं? कुछ हो तो ज़रा अ अ, हमारे सुनने वालों के साथ साझा कीजिए।
जी। हुँ। जी। <chuckles> जी, आपने तो मुझे एकदम बिल्कुल मेरा फेवरिट बची हुई चीज के बारे में आपने बता दिया। चावल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद को ओवर एस्टिमेट कर देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अरे मैं इतने चावल खा लूँगी। पर मेरे पास बासी चावल बच जाते हैं। और आपने सुना होगा कि फ्राइड राइस जब आप बनाते हैं तो फ्राइड राइस के लिए पुराना चावल ही अच्छा होता है, एक दिन पहले बना हुआ, जी। थोड़ा फ्रिज में रख के चावल थोड़ा फर्म हो जाता है तो राइस आपके एकदम खिले-खिले से बनते हैं, तो मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ। अगर चावल खिले-खिले हो तो। अ, तो मैं थोड़ा रेसिपी बनाना चा बताना चाहूँगी कि आप तेल डालते हो उसमें थोड़ा गार्लिक और थोड़ा अ, अदरक डालते हैं। थोड़े कुछ मैं सब्जियाँ डालती हूँ, कटी हुई सब्जियाँ जैसे पत्ता गोभी अ, और प्याज डालती हूँ, शिमला मिर्च डालती हूँ और फिर राइस डाल के सॉस वगैरह डाल के मैं उसे बनाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है ना सुनने में।
हाँ। बढ़िया। हुँ, हुँ। अरे वाह! जी। हुँ, हुँ। उम, जी। अच्छा लगता है, जी। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल लग रहे हैं, और अ अ, मुझे तो भूख भी लग गई है कि किस तरीके से आपने इतनी स्वादिष्ट रेसिपी हमारे साथ साझा की है। अ, लेकिन मुझे बताइए कि देखिए चलिए चावल हो गया अच्छा अगर मान लीजिए किसी के घर में अ, रोटी अधिक बच गई है, सब्जी ज़्यादा बच गई है। तो कोई ऐसे अ, उदाहरण हैं आपके पास ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो कि अ, इनका भी थोड़ा निवारण कर दिया जाए।
जी। <laughs> जी। हुँ। जी। हुँ। उ